Ya, oldu. Iıı, şöyle, yakın bir arkadaşım vardı. Eee, şimdi, lise şöyle bir yerdi. Tabii şu anın liselerinden farklı olabilir. Eee, işte, eee, çok da böyle, eee, işte, kızların, ııı, ya bir kere, hani, şu an görüyorum, eee, tırnaklar, makyajlar falan, onu geçtim; eee, okul eteğinin bile diz kapağının altında giydiğin bir lise. O kadar katı bir dönem. Eee, işte, iii, insanların, hani, böyle, eee, flörtöz bakışlar falan filan var. Benim de çok yakın bir arkadaşım var. O da çok flörtöz bir, eee, kızdı. Eee, ve onunla, hani, eve git gel yol arkadaşıyız bir yerden de. Allah'ım, sürekli onun, eee, farklı farklı erkek arkadaşlarını yönetmesinin peşinde ben şey oluyordum. O yönetiyor ama ben, böyle, onun içine düşmüştüm bir ara. Sonra bir gün artık bunu söylemek istiyorum, çok rahatsız oluyorum, eee, ondan sonra söyleyemiyorum falan derken, tam kırılma noktam artık. Bir gün dayanamadım. Dedim ki: "Ya ben senin çantan mıyım ya? Beni oradan oraya sürüklüyorsun." Beni bir de kullanıyordu da yani. Hani bit bit okul çıkışına 2 tane erkek arkadaşı gelmiş. Biriyle gitmek istiyor, öbürünü ekecek. Eee, beni kullanıyordu. Ben bir şey uyduruyordum falan. Artık orada koptu bir şeyler gerçekten. Orası benim Aynen öyle. Hı hı.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hıı. Ya. <giggles> A, çok enteresan. Hı hı. <giggles> Hıı. Ya kendini Hı hı. Hı hı. Bir anda aydınlanma geldi. Anladım. Peki bundan sonraki süreçte gerçekten direkt olmayı tercih ettin mi? Yani, aklında ne varsa direkt karşındaki kim olursa olsun onunla, hani, fikirlerini, duygularını paylaşma anlamında. Hani, anladığım kadarıyla biraz çekingen bir süreçten gelip, hani, daha sonrasında da bayağı güzel bir şekilde kendini ifade ed edebildiğin bir, iii, döneme girmişsin. Peki bu dönemde, böyle, hani, özgüven eee, nini eleştiriler ya da, böyle, etrafındaki insanların, ııı, tavrı da etkiledi mi?
Hı hı. Hı hı. Aslında o bir başlangıç gibiydi de, tabii hemen, böyle, çok net olup her şeyi söylediğim bir ha şeye, tavra çok çabuk geçemedim. İnsanların söylediklerinden etkilenen biriydim. Eee, ve çok uzun süre "Acaba bunu neden söyledi, ne a ima ediyoru?" söyledim düşü düşündüm. O beni hatta belki de en çok yoran şey olmuş olabilir. Çünkü çok takılıyordum. Yani, orada tabii geçmişten gelen şeyler var, kültürel değerlerin var, aile ortamın, belki, yaşadığın semt, çevre... Birçok şeyin etkisi olabilir. O beni çok yordu, eee, ama ben asıl şeyi üniversiteyle birlikte attım. Yani, bu süreç üniversitede, eee, bitti ama iş hayatı artık benim gerçekten iç sesimi çok net duymaya başladığım ve çok da net bir kadın olduğum bir hâle dönüştü.
Hı hı. Anladım. Hıı. E, tabii. Hıı. Üniversite. Hı hı.